Türkiye'nin politik durumuyla ilgili bir haber okurken birden kendini prens Charles'ın köpeğiyle ilgili bir magazin haberinde <chuckles> bulabiliyorsun, değil mi? Iıı, öyle. Peki, eee, belli ki, hani, telefonunda bütün uygulamalar olduğu için her şeye ulaştığın uygulamalar olduğu için, hani, telefonundan haber de okuyorsun, sosyal medyaya da giriyorsun. Iıı, bu birbirini kovalıyor. Arada, işte, girip belki video izliyorsun sonra tekrar haber okumaya başlıyorsun gibi bir kısır bir döngü olarak mı, ııı, devam ediyordu?
<laughs> Evet, çok bağlantılı oluyor ama. <chuckles> Evet. Hı hı. Evet, evet. Ya, işte, benim oyunum da vardı. Bazen ona da giriyordum, işte, bu, eee, oyun da savaş oyunuydu, böyle, <chuckles> girip, eee, köy baskınları falan yapıyorduk, onlara yapıyordum. Bazen hatta o kadar uzun sürüyordu ki bunlar, o kadar uzun süre bağımlı kalıyordum ki, 1-1,5 saat sadece ben bu oyunu oynuyordum. Ondan sonra da, işte, "Bir, eee, Twitter'a gireyim bir Instagram'a gireyim bir onlara bakayım." falan derken bir yarım saat, 1 saat de oradan kaçıyordu. E, hadi bakalım, oldu bize saat, 2,5-3
I hı. Anladım. Evet. Anladım. Hı hı. Bir de bunu, böyle, yatar pozisyonda elinde telefonla yapıyorsun, değil mi?
E, tabii, tabii. Yani, çok
Peki, böyle, elin uyuşmuyor mu, kolun uyuşmuyor mu, pozisyon değiştirmen gerekmiyor mu? Kendi f böyle fiziksel ağrılar yaşıyor muydun sonrasında?
E, değiştiriyordum, tabii, değiştiriyordum. Eee, tabii, tabii. Yani, mesela kolum ağrıdığı zaman sağ tarafıma doğru yatıyorsam, bu sefer dönüyordum, sol tarafıma doğru yatıyordum. Yani, o şekilde sürekli bir o tarafa dönüp bir bu tarafa dönüp duruyordum. Ama, eee, a tabii, ağrılar çok oluyordu. Yani, özellikle boynumda çok fazla ağrı oluyordu. Yani, yatarken bir şeye bakar, ııı, bakmak, eee, pek sağlıklı bir şey değilmiş. Yani, kendimde ben bunu fark ettim. Bir de düzgün bir pozisyonda bakmıyormuşum, yani. Onun da çok büyük, ııı, sıkıntısı oluyormuş. Yani, genel olarak, hani, şuna da bağlayabilirim. Ya, bu gece yatarke yatmadan önce telefona bakmanın gerçekten sağlık üzerinde çok büyük zararları var, yani.
İlginç, gerçekten. Bir de <chuckles> Hıı, evet.